آه، يا عيني هي باصة لها من التعب وكده. الستات بيتعبوا برضه كتر خيرها يعني.
أي هي طبعًا هي تقول لي آه، تقول لي: "لو أنت كل ما حد يدخل تأكله كل م أنا أنا أنا أنا أنا عايز أعرف، أنا عمري عمرنا ما أكلنا حد في بيتنا." قلت لهم: "هو أنتم بُخلا يعني؟" هي عايز أقول لك هُم مش كده هُم مش كده، أنا لمّا بادخل بيتهم بي بيبُص باقول لك مش عارف مش عايز أقول لك بيعملوا إيه، لكن هي قالت لي: لأ، إحنا اللي بيدخل عندنا الشخص العادي، يا يا بيشرب شاي، يا بيقعد شوية وبيمشي. بيشرب شاي وبيمشي، إنما أنت لو دخلت "قالت لي: "ده لو أنت دخلت واحد "لو عايز أقول بيقول لي: "ده أنت لو الديليفري بييجي بتدّي له حاجة وهو ماشي."
<chuckles> أيوه. <chuckles> نفس الموقف اللي كانت جدتك بتعمله لمّا كان بي محصل النور بيخش، فيمكن أنت خدت منه الحكاي حتى الديليفري أنت بتقول لازم بتكرمه. لأ، ده شيء مذهل، شيء مذهل. على فكرة أصولك اللي أنت بتتكلم فيها دي أصول
ده حقيقي، ده حقيقي. أنا عايز أقول لك ما ه هو ده ال هو ده اللي هو ده اللي أنا اتربيت عليه، فت هي طبعًا بتتعب مثلًا، بتدخل لي مثلًا مثلًا حد بيزورني في مرة و فتقول لها: "اعملي حسابِك في الأكل." تقول لي: "هو أنا كل شوية." <tsk> آآ فهي م تعبانة من الموضوع ده وأنا باقول لها أنا ما باعرفش أعمل غير كده، يا تستحملي كده يا خ مش عارف، أنا مش عارف إن أنا أبقى زيِك. لحد ما قفلنا يعني قسمنا الموضوع النُ بالنُص وقلت لها: "خلاص مش مشكلة." أنا مش هأكل أي حد إلا ال إلا الناس القريبين جدًا جدًا. أي حد أي حد.
يمكن هي تكو ممكن هي كست وك ك كمدبرة للبيت يعني يمكن تكون معذورة برضه، لأنها ممكن تك آآ تكون شغ ست ش بتشتغل، وبتجهد في ال فهي يعني هي وجهة نظرها تحترم برضه. آه آه.
أنا عارف، أنا عارف ومقدر ده، أنا عارف ومقدر ده، وعايز أقول لك يعني أنا في بعض الأحيان <clears throat> لمّا بيبقى في حاجة زي كده، أنا باوضح لها وباقول لها: "آآ، م محتاجة مساعدة مني؟" وفي بعض الأحيان برضه عايز أقول لك لو هي تعبانة أنا باجيب الأكل كله من برّا. وباقول لها اخليها حاجة بسيط خالص. يعني لو مثلًا بت بتعملي أنتِ الرز والخضار، يا الرز وسلطة يا ستي وأنا هاجيب سمك من برّا. تعملي مثلًا حاجة وأنا هاجيب الفراخ من برّا، بحيث إن أنتِ برضه ما تتعبيش، ع من باب المبادرة من ناحيتي ولو أنا عندي طاقة كنت ممكن أعمل أكل مكانها في بعض الأحيان. لكن هو بسبب ال يعني مش للأسف هو الفضل من الله إن رغ إن جد وجدتي علموني بعض الخصال اللي أنا مش قادر أنساها، لحد النهارده مش قادر. آآ، لحد النهارده أنا أنا عايز أقول لك لحد النهارده في في بعض المشاهد ستي كنت مثلًا وهي في مركز مثلًا أو في المدينة، كانت دايمًا ما فيش محتاج ما تديلوش. الكلام زما زمان كانت بتدي 5 صاغ و10 صاغ اللي هو الخم الشلن، والعَشرة ال10 قروش.
اهم. ال أيوه. ياه! يمكن كانت العملة دي في الوقت ده كبيرة مش صغيرة ال5 وال أ آه.
كان كانت كبيرة، كانت كبيرة ال أنا فاكر في مرة كانت بتدي لواحدة سائلة يعني، وهي معهاش خالص. ستي م يعني ما كانتش معاها فكة خالص، فاديتها جنيه وقالت لها فكيه.
ياه!